ああ、なるほど。そうだったんですね。でも、定年まで割とね、まだ余裕はありますけれども。でも、やっぱり、その、70歳ぐらいまでやっぱりずっと働き続けたいって思ってらっしゃるんですかね？
そうですね、もう、うん、健康働けるんであれば、ま、定年した後も、なんてかこう社会と関わっていたいので、パートとかで、ちょっとでも仕事できればなと考えています。
うんうん。 ええ。 うんうん。 ええ。 あ、そうだったんですね。なるほど。えっとじゃ、なんか、ふそこまでなんか不安とかって今あるんですかね？